Yes, betul, kayak gitu sih menurut kalau aku.
Oke, nah, kalau misal dari, Kakaknya, pribadi pernah nggak sih kayak ngerasa, AI tuh bikin, eee, jadi lebih malas berpikir atau susah untuk ngambil keputusan sendiri?
Iya lagi, benar lagi ya, kayaknya ada deh ke arah sana, soalnya kan, eee, mungkin, sebenarnya nggak cuman AI sih, ini kan basic, mmm, basic ini ya basic apa, resiko yang basic-lah di saat mungkin, kita terlalu katakan lah gini di saat kita misalnya sama pasangan nih, kita terlalu bergantung sama pasangan, di saat pasangan tersebut tidak ada pasti kan kita jadi nggak bisa apa-apa lah, gitu ya. Nah, ini juga, salah satu resiko yang harus kita terima sih, di saat kita terlalu bergantung terhadap sesuatu, ya di saat sesuatu itu hilang, ya kita pasti merasakan dampaknya sih, kalau menurut aku sih, yang paling bisa kita lakukan yaitu ya dengan, mmm, eee, tetap belajar dan juga menganalisa, supaya hal-hal seperti ini tuh tidak membuat kita jadi orang yang tidak bisa mengambil keputusan sih. Jadi AI tuh cuman sarana untuk mengambil, eee, data yang valid dan data, eee, komparasi aja, tetep sih untuk keputusan sih kayaknya harus ada di kita sih.
Waduh. Oke. Oke, iya iya, betul. Oke. Iya. Oke, mungkin sebagai perbandingan aja ya, biar informasinya tahu, kitanya tahu, jadi, eee, mungkin, balik lagi yang ngambil keputusan kembali ke diri kita bukan AI yang nyet nentuin gitu.
Betul, lengkap gitu ya. Mmm, betul sih kalau menurut aku.
Oke, nah tentang tadi, Kakaknya, juga bilang kalau misal ibaratnya sebagai pasangan yang kalau misal dia pergi, eee, kita juga jadi bingung. Nah, kalau misal dari, Kakaknya, pribadi kalau situasi AI nih, tiba-tiba enggak bisa diakses, kira-kira kalau dalam konteks, eee, pekerjaan atau rutinitas seberapa besar pengaruhnya gitu ke rutinitas Kakaknya?

Pasti pengaruh sih karena AI itu kan efisien ya, dan kita bahkan kadang-kadang aku sampe bingung gitu, ini disuruh prompt apa pun, nggak nyampe 5 detik keluar jawabannya gitu, kayak nggak masuk akal, gitu. Iya nggak make sense gitu kok bisa s walaupun dia ngambil data dari internet gitu ya, tapi kok bisa secepat itu sih. Nah, mmm, dari konteks, mmm, efisiensi pasti akan jauh lebih berkurang, walaupun memang karena aku juga sebelum ada AI terbiasa untuk brainstorming sendiri gitu ya, untuk nyari ide, compare sendiri, tapi kan itu memakan waktu lama lah gitu ya. Katakanlah di saat kita mencari rekomendasi, ya yang gampang deh rumah sakit yang terbaik di dekat kita, itu kita mhm, kalau manual kan kita harus cari satu-satu ya kan dari, eee, by lokasi gitu ya, ada ini kita cari, mmm, apa namanya, datanya kita buka, eee, website rumah sakit tertentu atau media sosialnya, kita cari nomor teleponnya. Mungkin untuk riset, mmm, eee, pertanyaan yang tadi aja tuh butuh waktu sekitar 1/2 jam atau 1 jam itu. Nah, kalau kalau AI kan cuman kita nge-prompt nge-prompt juga ku rasa nggak nyampe 2 menit gitu ya, dan kita klik enter itu udah langsung keluar gitu di bawah 5 menit, bahkan s berapa detik langsung keluar jawabannya dan itu kan efisiennya luar biasa efisien gitu. Jadi, itu sih yang bakal, eee, berubah yang bakal kita kehilangan tuh efisiensi waktunya jauh banget berkurangnya sih.
Oke Iya, ya ya, terlalu superpower gitu. Oke. Oke, iya iya. Terlalu manual gitu ya, dulu? Betul. Oke. Iya iya, betul. Oke, iya iya. Oke, jadi kalau misal seberapa besar pengaruh ke rutinitas ya memang berpengaruh, cuma lebih ke arah efisien bukan berarti dengan hilangnya AI tersebut, berarti skill atau kemampuan kita, eee, berkurang gitu ya, bukan berarti seperti itu ya?
Apa lagi? Mhm. Tetap sih, menurut aku kayak gitu.
Oke. Nah kalau misal, eee, di awal tadi Kakaknya, juga sempet, eee, nyebutin kalau misal agak khawatir juga terhadap AI nih. Nah, kalau misal AI bisa memahami emo emosi manusia gitu dengan sempurna, kira-kira Kakaknya, bakal nyaman gak sih misal dibantu dengan hal-hal pribadi kayak curhat atau nasehat hidup?
<coughs> Mhm? Betul. Mmm, kalau aku sih setuju-setuju aja gitu ya, karena dengan adanya hal tersebut, mmm, yang terbantu aku rasa lebih banyak daripada yang, eee, nggak suka, gitu. Karena menurut statistik kan banyak orang kesepian begitu ya, banyak orang yang bunuh diri, karena nggak punya temen, ya dan ini alangkah lebih baiknya dan bisa ditekan apabila ada AI yang bisa digunakan untuk mengerti emosi dan, mmm, apa namanya, manusia, gitu. Tapi ini harus diuji dan juga harus ada proof-nya, karena aku pernah dengar berita malah ada yang bunuh diri gara-gara AI karena, eee, merekomendasikan hal-hal yang, mmm, merugikan gitu sih.
Oh, oke. Iya. Oke, iya iya, tapi Oh, oke, jadi kalau misalnya hal-hal yang seperti itu memang harus di bener-bener diuji coba gitu ya. A AI-nya apakah bener-bener bekerja dengan baik atau malah lebih buruk, gitu?
Betul betul. Iya.

Oke dampak paling nyata sih sebenarnya kita bisa mendapatkan banyak ide ya yang kita dapatkan, dengan waktu yang cepat sekali gitu ya berarti bisa dibilang hemat waktu lah, kerjanya juga jadi lebih cepet apalagi, kalau misalnya dibutuhkan waktu-waktu yang singkat kayak contohnya mungkin kalau dari dunia kreatif gitu ya, untuk kita membuat, 1 video dari, mmm, footage mentah itu biasanya kita butuh waktu yang, lumayan lama tuh ya apalagi kalau kita mengerjakannya sendiri. Nah, sekarang, kalau footage-nya ada pun gitu ya, bahkan sampai editnya pun kita bisa nyuruh AI gitu kita tinggal masukin prompt
Oke. Oke iya iya. Instan gitu ya? Iya. Oke. Oke, hal-hal yang teknis, eee, secara teknisnya gitu ya?
Heeh, kita tinggal masukin prompt terus kita tinggal suruh prompt-nya mungkin fot eee, potong. Eee, karena kan dia bis udah bisa menganalisa dari ini kali ya dari, eee, kata-kata yang ada di videonya gitu. Jadi memang kita tinggal pilih di saat nanti kita ngomong gini tolong dipotong, terus, mmm, dengan prompt yang detail tentunya ya dan itu cukup dengan, hitungan detik, eee, dia langsung memilihkan scene scene yang bisa dipotong dan langsung jadi gitu. Wah, itu luar biasa banget yang tadinya, membutuhkan waktu 2 jam betul. Yang tadinya membutuhkan waktu editing mungkin 3 jam gitu ya. Kalau memang kita harus teliti ini cuman mungkin, berapa menit doang kita prompt udah jadi gitu dan, itu baru 1 proses gitu ya ada lagi proses, eee, caption-nya kita bisa langsung nge-prompt, eee, yang penting sebenarnya kalau menurut aku sih yang penting, untuk, mmm, kemampuan kita nge-prompt sih yang lebih apa, yang lebih dibutuhkan gitu supaya AI itu, spesifik dan, mmm, melakukan apa yang benar-benar kita suruh gitu.
Video? Oke. Iya. Oke, jadi kayak ibaratnya pemotong klip gitu ya? Oke. Betul, secara manual. Oke. Iya iya. Oke, jadi kalau dari sisi Kakaknya emang keuntungan yang paling nyata yang dirasain terutama, karena Kakaknya juga bergerak dibidang kreatif, yaitu, salah satu contohnya, efisiensi waktu dengan, eee, pengeditin pe pengeditan video gitu ya, kalau misal dibanding dengan dulu yang butuh waktu, eee, berjam-jam mungkin untuk edit manual dipotong satu persatu kira-kira, klip yang enggak berguna dan berguna yang mana tapi dengan adanya AI, eee, dipersingkat gitu ya.
Betul, lebih efisien. Iya, ya. Iya betul, karena menurut iya. Menurut aku sih dengan adanya penghematan waktu ini bukan cuman, mmm, sesuatu yang sepele ya, jadi ini bisa meningkatkan efisiensi sampai mungkin katakanlah, mmm, 30-50% gitu karena, di saat mungkin 1 hari kita tadinya cuma bisa memproduksi 1 atau 2 konten gitu ya, dengan adanya AI ini kita bisa produksi mungkin 5, 6 video gitu ya, kalau kita menggunakannya dengan seefisien mungkin gitu jadi luar biasa membantu sekali kalau menurut aku ya.
Oke. 1 video? Oke ya. Oke. Jadi berarti untuk produktivitasnya juga makin tinggi gitu ya, dan itu kembali lagi, eee, kalau misal AI berarti teknik prompting-nya itu memang harus sesuai dan biar output-nya juga sesuai dengan yang diinginkan gitu ya?

Betul betul sih, kalo menurut aku sih kayak gitu ya.
Oke, nah kalau dari sisi lainnya, eee, mungkin kalau tadi kan keuntungan yang paling nyatanya. Nah kalau dari sisi lain, kira-kira apa risiko atau kerugiannya gitu? Misal soal privasi gitu atau misal karena sering menggunakan AI jadi keterampilan editing-nya jadi berkurang gitu. Kayak misal contoh aplikas salah satu aplikasi itu
Iya iya. Itu udah disebutin sih sebenarnya, jadi memang masalah privasi ini kadang-kadang aku juga ini sih, kadang kadang aku juga khawatir sih. Karena kan di saat kita ketergantungan sama AI aku sering berpikir tuh, "Berarti ini yang megang data siapa nih? Data kita digunakan untuk apa aja nih?" Karena kan di saat kita nge-prompt untuk berbagai macam kebutuhan, secara nggak sadar kita tuh ngasih, eee, banyak informasi gitu ke AI tentang diri kita, tentang apa yang kita lakukan, tentang di mana rumah kita, dan lain-lain gitu ya dan itu kan data semua. Kalau diolah atau disalahgunakan, wow luar biasa gitu kan. Mmm, data-data sensitif seperti itu tuh apakah aman gitu ya dan itu masih menjadi perdebatan sih sampai sekarang, karena aku jujur orang yang sekarang apa pun itu diskusi dan nanya ke AI gitu. Which is ap agak sedikit menyeramkan juga sih kalau nanti mungkin ada hal-hal yang disalahgunakan gitu. Dan yang ke-2, benar sih itu tadi, mmm, sepertinya dengan kita terlalu menggunakan AI, nanti akan ada satu sisi kreatif yang tumpul dari diri kita karena terlalu menggunakan AI gitu. Karena mungkin, mmm, kita jadi lebih bergantung sehingga, mmm, jadi lebih mem eee, apa ya, menurunkan gitu ya tingkat kreativitas kita karena udah bergantung sama AI sih. Kalau menurut aku sih itu sih yang harus tetap diakses, jadi cara ngakalinnya walaupun kita pakai AI, kalau menurut aku tetap harus ada sentuhan manusia atau kita modifikasi dikit supaya kita tidak kehilangan kreativitas gitu.
Oke. Iya. Oke. Betul. Oke. Iya iya. Iya. Oke, jadi enggak terasa gitu ya? Oke. Jadi enggak semuanya seratus persen dengan AI gitu ya?

Oke. Karena ada beberapa aplikasi editing juga yang saya ketahui ternyata dari sisi privasinya itu di ketentuannya kayak seakan-akan mereka sebisa mungkin dan bebas gitu untuk, eee, mengambil dari data dari penggunanya gitu. Karena kan itu juga berarti bahaya, nggak aman. Dan
Ya, betul. Nah, betul.
Oke, nah dan mungkin kalo, eee, gimana sih cara yang praktis gitu supaya dari tiap pribadi ini, kita sebagai manusia dapat memanfaatkan AI tapi gak terlalu, eee, bergantung gitu. Selain yang tadi kita harus, eee, beri sentuhan, tapi ada gak sih at kayak aturan mungkin atau kebiasaan yang Kakaknya rekomendasiin, dalam penggunaan AI?
Mmm, iya, ya mungkin, eee, latihan kali ya. Kalau dari dari konteks, mmm, apa namanya dari konteks kita supaya tidak ke e tumpul secara kreativitas, di saat mungkin, eee, kita gunakan AI tuh jadi, eee, alat belajar dan untuk mengidentifikasi juga kali ya. Karena kan manusia kan pada dasarnya lebih pintar ya. Jadi, mmm, kita tuh bisa belajar dari AI dalam artian di saat kita brainstorming tentang sesuatu dan AI memberikan jawabannya, nah kita kan bisa belajar tuh, oh ternyata point of view dari AI ini kan data lah ya, data dari yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber yang berujung kepada, mmm, hasil yang kesimpulan yang sudah, mmm, terukurlah gitu ya. Nah dari situ kita bisa menajamkan, eee, pikiran kita gitu, dan jadi jangan cuma sekedar copy paste tapi kita juga analisa nih jawaban AI ternyata ke arah sini nih, mmm, data yang diunduh begini nih benar, jadi kita bisa mengambil kesimpulan kalau, oh jadi ternyata pola pikir AI kayak gini. Di saat nanti mungkin layanannya mati gitu ya atau internet, eee, justru hilang, nah, kita kan nggak nggak kelabakan nih untuk tidak bergantung sama AI, bahkan mungkin kalau kita pintar menggunakan dan menganalisa, nggak cuman copy paste, mmm, kita justru tingkat int intelegensi kita makin bertambah sih dengan adanya AI.
Iya. Oke. Harus di cek ulang berarti ya. Iya. Oke. Oke, jad jadi sisi kritis dari manusianya malah semakin berkembang ya kalau memang dicek ulang dan lain sebagainya gitu, untuk memastikan jawabannya benar atau enggak berarti ya.
Betul. Mhm.